Eh, è questa la cosa triste, perché quando c'è un creatore di contenuti che gli serve per generare o di fare creare un'immagine generativa, ad esempio, di come do di di come poteva essere il Colosseo a Roma ai tempi dei Romani, no, quindi una AI che, su base di dati storici, ti ricostruisce nella sua interezza e veridicità il Colosseo in maniera tale, ecco, per dirti che un turista o uno studente o anche un semplice curioso di storia ti va a vedere com'era il Colosseo una volta, è spettacolare, no, è bellissimo, perché hai ha
Mh-mh. Certo, sicuramente se sei un appassionato di storia lo reputi super interessante.
ha ha hai una Roma antica da poter vedere. Di contro, ti trovi un creatore di contenuti che ti fa vedere un delfino fuori dalla spiaggia, con l'ukulele che suona e con i fiori. Cioè, dico che utilità ha, capito? Eh.
Mh-mh. <chuckles> Vabbè, ma alla fine anche per pura goliardia può essere fatto, a volte.
O Sì, ma uno che capisci, s fa determinati lavori per passione, che vede che magari può aiutare l'uomo e l'umanità per avere, diciamo, una conoscenza, un miglioramento anche culturale o che la realtà per cui è nata questa cosa, e si ritrova il delfino con l'ukulele, dice: "Scusami, ma io che r dico che umanità siamo?". Insomma voglio dire, c capito quello che ti cer
<chuckles> <chuckles> Però, dai, sono tutti sono tutti i paradossi che comunque, uhm, sfiorano, no, l' i l'appunto, il paradossale in un certo senso, quindi sono tutti contrasti che, in un certo senso, diventano virali perché l'essere umano rimane a guardarli, quindi li consuma e quindi po appunto magari ti è arrivato questo video proprio perché ha funzionato, e ha funzionato per dei criteri algoritmici che te l'hanno fatto arrivare, perché quel video funziona. E quindi, per quanto l'intelligenza artificiale possa essere eticamente o comunque sbagliata o comunque, a livello di gusto, s potrebbero essere fatte cose migliori, alla fine, quel contenuto, comunque, chi ha creato quel contenuto comunque ci ha messo della fantasia, della creatività, creando un paradosso che magari ha ha ha ha girato, capito?
Eh.